Ah ano, um
Mhm.
Ibig sabihin, eh, kaunti lang bumoto di ba, kumpara sa dami ng karapat-dapat na bumoto.
Hindi, 'yung parang ano, yung parang, "Hindi naging maganda ang resulta ng eleksyon, ano kaya sa tingin mo epekto nun," yung gano'n.
Ah, ano, ah, siguro may dayaan 'tsaka madidismaya, 'di ba siyempre.
Ah, tama. Kaya nga.
'Tsaka ano baka manalo 'yung hindi dapat karapat-dapat na kandidato.
Mhm. Kaya nga 'di ba, nakakalungkot 'yan.
'Di ba? Oo kasi ano ah <clears throat> ah, dun nakasalalay 'yung kinabukasan kasi ilang taon pa 'yan uupo. 'Di ba?
Mhm. Mhm. Ay, oo. Tama, oo, tama ka diyan.
Kumbaga ilang ilang taon din tayong magtitiis.
<laughs> Tama, 'di ba, anim 'di ba, anim? Yon, grabe ano.
Kumbaga. Oo 6 sa presidente 6 'yung iba naman, eh, di ben tig 3 ta tig 3-4 tig 3 hanggang 4 siguro 'yung iba hindi ko alam, 'tsaka 'yun lang yung ano tingin ko.
Mhm. Ah okey, mm. Ayun, tama yung nasabi mo.
Mm. Ikaw ba may mga ano ka ba, may mga ano ka ba dun may dagdag ka ba dun?
Mhm. Ayun, alam mo sang-ayon ako dun sa sinabi mo kasi nakuha mo talaga yung punto dun, eh, 'pagka ganiyan na hindi naging maganda ang resulta ng eleksyon halimbawang nagkaroon ng dayaan, at nanalo yung mga hindi karapat-dapat. Hala, lalo tayong babagsak ang ekonomiya ng ating bansa, ang pagpapatakbo ng mga batas at lalong-lalo na 'yung pagprotekta sa mga tao na talagang nangangailangan ng proteksiyon, kagaya ng mga lubos na naghihirap sa buhay, mga kapuspalad, mga na ah mm.
Oo. Hmm. Tama, tama. Tama. Oo. Tama, tama, ayun din yun sila din naman 'yung talagang maaapektuhan dun, 'di ba?
'Di ba, talagang sila 'yung parang mga maliliit ang boses dito sa ating bansa kaya hindi maganda ang kalalabasan talaga kapag nagkaroon ng mababang turnout sa eleksyon natin, pero maigi naman da natutuwa ako kahit hindi ako nakaboto neto nakaraan nabalitaan ko na talagang majority dun sa mga nanalo ay pabor para sa mga taong bayan. Di ba?
Tama, tama. Oo, tama, tama. Oo nga, tama, ako din kaya ayun masaya ako eh. Kahit isa lang 'yung boto ko, pero ano counted pa rin 'yun.
Ayun. <laughs> Nakakatuwa naman.

Ah, nagdesisisyon kung saan ilaan yung mga pondo, 'di ba?
O 'di ba, tama.
Oo, kung gagamitin ba nila ito sa bayan o kaya sa pansarili nilang interest, 'di ba?
Mm. Naku da kaya nga, eh, hiling natin na sana, oo.
Kumbaga dapat, eh, bumoto tayo ng tama 'tsaka magresearch muna bago bumoto, 'di ba?
Tama, alam mo maganda 'yan, ang ganda niyang nasabi mo.
Oo nga eh, 'tsaka ano ah
Hmm, ikaw ba ano, nag-research ka ba nung mga binoto mo bago mo sila napagdesisyonan na sila talaga iboboto mo?
O ano ah, kung ano lang yung
Mhm.
Kasi maka-Duterte kasi ako dun talaga ako nag-straight sa kanila sa ano nila, kasi maganda naman yung layunin nila.
Ah, okey. Ah, ang galing naman, tama 'yan, tama 'yan, sige, ah, tuloy mo.
Oo. O kasi may resulta na, eh, kumbaga, hindi nila kailangan na patunayan pa kasi may resulta na, 'di ba ,sa nakaraang administrasyon napakaganda ng pagpatakbo nila, 'di ba? Kumbaga hindi naman mapapagkaila na sobrang obvious na obvious na.
Hmm, okey. Mm. Kaya nga, eh. <chuckles>
'Di ba?
Kaya nakakalung mhm.
Kasi ano dapat, ah, yung mga bago, eh, panay lang sa ano magagandang salita, 'di ba? Tsaka hindi pa nasusubukan natin, 'di ba?
Tama, totoo 'yon. Mhm. Sang-ayon ako diyan, mm, ayun.
Kaya 'yon do'n ko na ano. Tsaka ano, kasi kapag lalong-lalo na yung ihalal natin kapag ano, ah, ah, magaling tao siya siyempre, ah, maganda din yung pagpapatakbo ng ano, halimbawa yung sa siyudad, 'di ba?
Mhm. Tama. Mhm. Yes, oo kaya nga, eh. Nababalitaan mo ba yung parang isang pulitiko sa isang, ah, lugar na talaga namang halos buong bansa ay napapahanga niya alam ko kilala mo siya. <chuckles>
Oo, idol na idol ko 'yon.
Ayun, nakakatuwa sana dumami pa yung mga kagaya niya, 'no?
Oo kasi